そうですね、あの、買い物ではないけれども、あの、環境にその優しいのとかっていうのは、あの、キッチン掃除の例えば、そう、ワイパーとか、その、キッチン掃除の、その、洗剤とかって、あれも私好きじゃないので、あの、いつも掃除は酢と重曹なんですけど、あの、はい、もう、そういう、なんか、大体、もう、生活の中にある化学製品とかっていうのはね、家のなっからなくなってしまってるので、特に買わなくても問題がないっていうか。はい。
うん。 うん。 うん。 うん。はいはいはい。 うん。 うん。 ああ。 おう。 あ。 ああ、そうなんですね。ああ、重層いいって言いますよね。うんうんうん。
そうです。結構いいんですよ。あの、やっぱ、だあの、口に入っても特に問題ないし、結構うん、別に、あの、そうですね、普通のキッチン用品と比べてここが、みたいなの目目に見えにくいですけど、あの、例えばカビが生えてくるとかみたいなことは全然ないので、もう、これで綺麗にはい、なってるんだっていう、ちゃんと研磨されてるなっていう感じなので、はい。
そうですよね、うーん。 うん。 あ、そう。 おお。 あ、そうなんですね。え、重曹と酢を組み合わせるんですか？お酢を。
うん。 はい。 あ、あのね、はい。えっと、例えば、排水溝の掃除の時に重曹をふりかけて、上から酢をスプレーすると、シュワーってなるんですよ。泡が出るんで。あれできれいになんですよ。
うん。 はいはいはい。 うん。 ええ！おお。あ、そうなんですね。へ、自然のものなのに、そういう泡泡になったりするんですね。うん、その泡が汚れを落とすって言いますよね、よく。うんうんうん。へえ、化学反応ですかね？重曹とお酢で。
はい。 はい。 そうですそうです。 はい。 あ、そうですそうです。はい。 うーん。 そう、なんか、そういう効果があるらしいんですよ、重曹をの上にその酢をかけると、シュワーと泡が立って、それを例えば酢をあっためたりすると、よさらに増す、効果が増すので、あの、酢が、く効果があって、重曹が汚れを落とす効果があるので、しばらく泡泡のまま放っておくと汚れをキャッチしてくれる、みたいな。はい。
へえ。 うんうんうん。 うんうん。 うん。ああ。 うん。 うん。 うん。 ああ、そうなんですね。いや、なんか、ぜひやってみたいです。泡は、え、どのくらい、あの、実際ちょっと、あの、どのくらい置くんですか？それはお酢と重曹で。
あ、あてじゃんはい。 はい。 えっと、あの、汚れによるんですが、あの、例えば、こう、こびりついて取れない汚れとかだと、にさんじかん放っておいて、後で、あの、ブラシで磨くとか、あの、例えば、た使い終わった歯ブラシとか、あんなんだと細かいとこ磨けるらしいでね。なんか私は、その、一応専用のちょっとおっきめのブラシを、排水溝のブラシを持ってるので、あの、それを、こう、いつもキッチンに立てかけて、で、あの、排水溝の掃除の時に重曹と酢をぱっと入れて、あとそれで磨くみたいなのをまいちげをやってますけど。はい。
うん、うんうん。 はい。 おお。 おお。 はいはいはい。 ああ。 うん。 うんうん。 うん。 うん。ああ。 ああ。 はあ、すごい。え、毎日されるんですか？

そうですね、排水溝は、そう、毎日かか、えっと、ま、1日ぐらいいいかなみたいに思う時もあるので、ま、2日、ま、でも2日置いてたらやっぱりちょっと気になるので、磨いてますね、はい。
うん。 うんうんうん。 うん。はは、そうなんですね。いや、私実は、重曹はたくさんうちにあるんです。<laughs> でも、お酢と今日あの一緒に使ったことなかったので、ちょっとね、あの試してみたいなと思います。それはあのキッチンのその排水溝のところは、そんなに何時間も置かなくていいんですよね？うん。うん。
うん。 はい。 えっと、なん 使ってらっしゃるんですか？はい。うん。 はいはいはい。うん。 おお。 はい。 はい。 あ、もうあの、そう、もう全然あのあの普通にスプレーして、もうそのまま磨いて、で、終わりでいいです、それは。はい。
うん。ああ、いやいや、あの勉強になります。すごい、いいな。うん。そっかそっか。じゃあ、あの、他に何かこれは簡単にあの初心者そういう初心者向けにできますよみたいなアイディアありますか？
<laughs> はい。うんうん。 うん。 はい。うん。はい。 うんうん。はい。 はい。 えっと、重曹と酢はもう、ほとんど生活の中でもほぼ掃除に使うんですけど、えっと、それ以外だったら、あのポプリ、あの、ドライフラワーえっと、ラベンダーとかの葉っぱとあの乾燥した葉っぱと、それからえっと、アルコールかな。で、えっと虫よけの、えっと、えと、なんか作れるので、それをえっと、あの、ま、私、実はそれをやろうとしていて、容器は買ってるんですけど、あの、えと、まだその中身をまだ買えてなくて、で、これから買うんですけど、そう、それをしますので、それも結構、ま、べつ、難しくないから全然、お勧めと言えば、えっと、それです。うん。うん。
うん。 うん。 おお。 うん。 はいはいはい。うん。 あ。 はいはい。 はい。 あ、そうなんああ。 あ。 うん。あ、そうなんですね。おお、いいですね。いろいろなんか、すごい工夫されてるんですね。うん。
<laughs> はい。 はい。だってあの同じ本に載ってるだけなんですけど。<laughs> はい。そう、お掃除用の本を買ったんですよ。あの掃除がありたそうですそうです。そしたら自然に優しい本だったんです。
あ。あ、本を見て。うんうん。 ああ、そうですか。うんうん。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、いろんなアイディアも載ってるし、すぐに試されて。うんうんうん。そっか。いいですね。
うん。 はい。そうですそうです。 うんうん、そうです。 うん。<chuckles> はい。
そう、じゃあ私もね、あの、これからもうちょっとあの、そういう地球に優しいことを考えながら、あのチャレンジしていきたいなと思います。
はい。 うんうんうん。はい。はい。 あ、是非是非、あの、お試しください。<laughs> はい。
はい。はい。今日はちょっとためになるお話をたくさん聞かせていただいてよかったです。
はい。はい、あ、こちらこそ、聞いていただいてありがとうございました。はい、またします。